É. A própria dança, assim, eu, eh, às vezes, faço zumba na academia e eu gosto bastante.
Olha, que legal!
É. Então, eu já pensei assim, sabe, eu acho que se eu conseguisse encontrar uma aula de dança, talvez uma aula de salsa, né, alguma dança, assim, latina, eu a acho que eu f Talvez eu gostasse bastante e aí fosse algo que me desse mesmo, assim, essa energia, sabe, porque quando eu estava no Brasil, eu fazia trapézio.
Uhum. Olha, que legal! Tudo o que tudo o que a gente tá falando, alongamento, flexibilidade.
E É. <chuckles> Sim, sim. É. E eu amava, sabe, eu amava aquilo. Eu falo, assim, até hoje que era o meu lugar feliz, assim, né, o circo.